อ๋อ เดี๋ยวเนี้ยเขาก็มีแบบ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ อุปกรณ์แบบไม่ถาวร อะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันจะมีเป็นโฟมก็มีนะคะ เป็นโฟมที่แบบเราตกแต่งผนังอะ มันก็จะมีลายแบบ ใช่ ใช่ค่ะ อันเนี้ย ก็คือเหมือนมีกาวในตัวอะ เราสามารถสร้าง texture ให้ผนังได้นะ อย่างเช่น มันก็จะมีเป็นลาย เอ่อ เลียนแบบลายอิฐอะ ลายอิฐสีขาว ลายอิฐสีส้ม ลายอิฐสีดำ อันเนี้ย ก็คือแล้วแต่เลยว่าเราต้องการที่จะให้ห้องอะมันออกมาเป็น เป็น Mood ไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Mood and Tone อย่างเงี้ยเนาะ เออ ศัพท์การตกแต่งบ้านนะคะ <laughs> Mood and Tone ไหน อะไร เออ เราอยากจะให้มันดูแบบ ถ้า loft ไปเลยเราก็จะใส่เป็น เอ่อ ของตกแต่งที่อาจจะมีสีเทา หรือว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะ อิฐ อิฐโชว์อะค่ะ อิฐโชว์แนวเนาะ เออ สีส้ม อย่างเงี้ยก็ได้นะคะ หรือสีเทาก็ได้ ถ้าอยากจะให้มันดูดิบ ๆ นิดหนึ่งนะคะ นอกนั้นน่ะก็อาจจะเป็นแบบ เอ่อ ถ้าคุณอยากจะห้อยของนะคะ แต่ตอกตะปูไม่ได้ ก็จะเป็นใช้แบบตะขอแบบที่เขามีกาว 3M เหนียว ๆ อะเนาะ แปะเข้าไป เออ ตรงนั้นน่ะ ก็จะใช้แบบห้อย เอ่อ ตกแต่ง อะไรอะ กระถางต้นไม้แบบที่เป็นไม้เลื้อยน่ะค่ะ เพิ่มบรรยากาศให้ห้องมันดูเขียวชอุ่ม เอ่อ มีชีวิตชีวา ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะ ตรงนี้ อืม
อืม อ้าว เหรอ? อ๋อ อืม อืม อืม อ๋อ อืม ๆ อา ครับ อ๋อ อืม อ๋อ ก็ฟังแล้วก็ดู อืม ดูก็ ก็ดูดีเหมือนกันนะ
มันเริ่มสวยขึ้นหรือยัง? อา มันเริ่มสวยขึ้นแล้ว
โอ้ ก็เริ่มสวยแล้วครับ แล้ว แล้วไอ้เตียงเหล็ก โครงเหล็ก ทำไงครับเนี่ย?
<laughs> เตียงเหล็ก โครงเหล็กนี่เหรอ โอ้โฮ! คิด คิดแล้วคิดอีกนะ แค่ ทำยังไงดีเอ่ยนะคะ?
<chuckles> เอาเป็น ไปเอา เอาเป็น เอาเป็น เอาเป็นโครงเหล็กสีแบบว่าสีออกเงิน ๆ ด้วยครับ ทีเนี้ย เอาไม่ ไม่ขาวด้วย <laughs>
<chuckles> โอ้โฮ! สีออกเงิน ๆ เลยเหรอ แหม อยากจะรู้เนาะว่าไอ้ ไอ้โครงเหล็กนั้นน่ะ มัน เอ่อ สีที่เค้าทาเนี่ยมันเป็นสีอะไรนะคะ คือเราจะบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนได้นะ เอาที่จริง ถ้าสมมุติว่าเขาอนุญาตให้ ให้เปลี่ยนสี หรือถ้าเจ้าของจำไม่ได้นะว่าของเดิมเป็นสีอะไรนะคะ เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ถ้ามันเป็น ส สีแบบหัวเชื้อเดียวกันน่ะ นึกออกไหมคะ อย่างเช่น อ่า ถ้าสมมุติว่าเตียงเหล็กนั้นน่ะ อื้อฮือ! สีเทาเนี่ยเนาะ แบบมันดูไม่เข้าเลยอะ เราอยากจะให้มัน minimal ขึ้น อ่า เป็นสีครีม เราก็อาจจะดูว่าเนื้อสีที่ ที่โครงเหล็กนั้นน่ะเป็นสีน้ำมันหรือเปล่า ถ้าเป็นสีน้ำมันเราก็พ่นนะคะโดยใช้สีเชื้อเดียวกัน มันจะไม่กัดกัน เอ่อ อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ หรือคุณจะใช้อันนั้นล่ะ สติกเกอร์ก็มีนะ สติกเกอร์ลายไม้อะ
อือฮึ อือฮึ อ๋อ อืม อ้าว อา อืม อืม แล้ว อุ๊ย! คุณจะติดโครงเหล็กยาวเลยเหรอ?
ได้ คุณ เดี๋ยวนี้เขาทำ
ถ้าเราขยัน พอ <laughs>